عايزة أكلّمِِك في حاجة حاصلة لي بقى لي فترة كده، بقى لي بالضبط حوالي شهر ونُص، آآ أنا مطلوب مِنّي في المشروع بتاعي الproject إنه آآ أعمِل مشروع عن الinnovation يعني مثلًا يا إمّا آآ أجيب حاجة جديدة خالص م مشكلة طبعًا، مشكلة وأحِلها بطريقة جديدة خالص، يا إمّا آآ حاجة موجودة أصلًا على أرض الواقع، ومحتاجة شوية تطوير أو development أو حاجة يعني إيه ت ت تدّي لمسة جديدة. فاهماني؟ فمثلًا يعني م ال الدكتوره بتاعتنا مثلًا مديانا المواضيع مفتوحة مواضيع مثلًا ه عن الhealthcare مواضيع عن ال الcars مواضيع عن الموبايل، مواضيع عن أي حاجة، بس المهم إن هي يبقى فيها حِتّة innovation أنا أنا هاضيف إيه لل للحاجة دي أو للفكرة دي؟ فأنا بقى لي شهر ونُص باحاول أفكّر آه باحاول أفكّر وأجيب يعني باحاول أقَلّب دماغي فوق تحت يمين شمال جوّه برّه مش عارفة أجيب حاجة في البلد هنا تنفع؛ لإن هي حاكمانا إن هي لازم تبقى حاجة محليّة في مصر. يعني مثلًا لو حاجة برّه، هاقول لِك مثلًا آه والله هنروح مثلًا قبيلة بني مش عارف مين، هنركّب لهم هناك سيارات، بس للأسف هي حاكمانا في مصر.
إمم. إمم. طَب إمم. بحيث إنّها تبقى مُبدِعَة. إمم.
فمصر تقريبًا اتعمل فيها كل حاجة يعني Uber وCareem وال والكلام ده كُلّه فمش عارفة أجيب أفكار منين؟
إمم أنا متفهمة جدًا شعورِك وحاسة بيكِ جدًا وحاسة بإحساس الضغط اللي أنتِ فيه، إن مطلوب منِك إنِك أنتِ تسلمي الProject بتاعِك وأنتِ حاسة بحالة من الBlock الإبداعي وحاسة كده إنِك أنتِ مش عارفة تجيبي أفكار جديدة، تفتحي بيها ما يعني فكرة، تبدئي فيها يعني عشان تعملي المشروع بتاعِك. أنا مقدّرة جدًا شعورِك وإحساسِك بجد والضغط اللي أنتِ فيه. طَب أنتِ عندِك ميعاد معيّن تسلمي فيه الم الProject ده؟
إمم. آآ بُصي الميعاد المفروض آآ يبقى 26 يناير يعني لِسّه قدامي حوالي شهر و20 يوم قولِي شهر ونُص.
تمام، حلو جدًا، يعني الموضوع لِسّه قدامِك فيه شوية يعني آآ فيه براح مش ضغطِك، يعني أقصد إنِك مش مضغوطة إنِك أنتِ حاسة إنِك خلاص الDeadline قرّب وإن ده حاجة ضغطاكِ.
لا لأ مش مضغوطة، بس على الأقل لازم أكون حددت الفكرة وسلمتها، يعني مش لازم أقدّم المشروع طبعًا دلوقتي، بس لازم أدّيها مثلًا الفكرة اللي هنتكلم فيها أو الIndustry اللي ه هاشتغل عليها مثلًا حاجة ليها علاقة بالصحة بال بالE-commerce بإيه بالضبط.
إمم. فاهماكِ. إمم، طَب أنتِ حاولتِ فكرتِ في مرة إنِّك أنتِ تسألي الناس المحيطين بيكِ، أهلِك، صحابِك، قرايبِك، تاخدي رأيهم مثلًا؟
آآ جربت آخد رأي صحابي، أفكارهم عبيطة خالص شبههم يعني، وشبهي برضه، يعني مثلًا اللي تقول لي مثلًا آآ تلاجة صغيّرة للمكياج، م موجودة، طيب اللي تقول لي مثلًا لأ بُصّي أصل فيه غسالة مش عارف ل للإيه، الحاجات دي كلها مش هتنفع ك كproject لمشروع، يعني ك دي كلها حاجات هبلة موجودة أصلًا في أي حتة، يعني أي حد فيهم لو نزل المنشية عندنا في اسكندرية هيلاقيها يعني، فمش مش حاجة فيها innovation والا حاجة يعني، ف أنا بقى الفكرة إن هُم آآ يعني ممكن علشان هُم بعيد شوية عن المشاكل، والproject لازم يبقى مشكلة وليها حل أو إن أنا بالاقي لها حل، فهُم ما فيش حاجة في دماغهم يعني.
إمم. آه طبعًا. إمم. فهمت. آه الناس بـ آه بالضبط، فهمت قصدِك طبعًا، ومتفهمة جدًا الشعور إن حتى اللي حواليكِ ما حدش فيهم عارف يساعدِك، طَب أنتِ فكرتِ إنِّك تغيري مكان أو تكسري روتينِك بحيث إنِّك أنتِ آآ لو غيرتِ مكانِك، أو البيت اللي أنتِ فيه، أو الroutine اللي أنتِ بتعمليه كل يوم، ممكن ساعتها تبدعي؟
بُصّي، جرّبت مرّة أنزل كده أتمشّى شوية مثلًا وأروح أماكن جديدة بحيث إن أنا أشوف الأماكن دي هم إيه اللي بيعملوه؟ يعني مثلًا، مثلًا رُحت قبل كده مطعم جديد، آآ رُحت قبل كده كافيه جديد، رُحت قبل كده ال فيه مَتحَف هنا ما كنتش رُحته قبل كده، فرُحته، بس ما لقيتش حاجة ينفع يعني مثلًا حتّى في المَتحَف قُلت إيه، طَب ممكن مثلًا نعمل تقنية جديدة للتفتيش مثلًا أو أو حاجة ت كده فكرة كده ك كحاجة يعني فيها innovation آآ في التفتيش أو مثلًا في الدخول أو حاجة تعمل لهم scanning للناس اللي داخلة، بس برضه ما نفعتش لإن هي مش هتنفع تتطبق هنا.
إمم. إمم. إمم. إمم.
فلقيت إنّه لأ الموضوع أو أنا يمكن يعني أنا يمكن علشان أنا باعمل كذا حاجة برضه، فممكن ده اللي مخلّيني مش عارفة أفكّر كويس، مش عارفة.
آه طبعًا، أكيد يعني أنا مُتفهِّمة جدًا الإحساس اللي أنت فيه، خصوصًا إن أنت بتقولي كمان بتعملي أكتر من حاجة، فالموضوع صعب جدًا إنِّك أنت مش عارفة تركزي. طيب، فكّرتِ إنِّك أنتِ الكذا حاجة اللي أنتِ بتعمليهم دُول، تحاولي تنجزيهم بعد ما تكوني أنتِ ت يعني تبدئي يومِك بالتفكير في الproject الأول؟ تنزلي الشارع، تشوفي، تعملي، تغيّري الروتين بتاعِك، تسألي حد كده من اللي حواليكِ والّا ي وبعدها بعد ما تخلّصي آآ بحيث إنِّك أنتِ دماغِك تبقى fresh الصبح. وبعدها تبقي تنجزي الحاجات اللي وراكِ علشان ما تحسّيش إنِّك أنتِ مضغوطة طول اليوم، فكّرتِ تعملي حاجة زي كده؟
إمم. لأ بصراحة، ما فكّرتش في موضوع إن أنا أنزل الصبح ده الشارع وأشوف اللي حواليّا. هو فعلًا الصبح بيبقى الجَو رايق خالص هنا، يعني الدنيا الصبح هنا تبقى سُكتُم بُكتُم، ف امم، يعني ممكن فعلًا أنزل أبُصّ إيه اللي حواليّا حتّى يعني وأفكّر في حاجة فيها مشكلة و ومحتاجة حَل.
إمم. هو لازم حاجة جديدة؟ ما هو ي ممكن تفكّري مثلًا في حاجة موجودة بالفعل وهي أصلًا آآ يعني بقت قديمة وبقت بتسبب مشكلة، فأنتِ ممكن تدوّري على حاجة أصلًا متاحة، بس الناس بتشتكي من إن الخِدمة دي مش عاجباهم، فتحاولي تجدّدي عليها، فاهمة قصدي؟
مضبوط، آه، آه، آه. بالضبط، هو فعلًا ممكن يبقى كده فعلًا ممكن إن أنا تبقى حاجة موجودة already بالفعل وأنا بس باحسّن فيها، بادّيها شوية تطوير كده يعني باعمل لها development علشان تبقى أفضل يعني، بس فعلًا أنا يعني ممكن فعلًا أنزل أسو أشوف إيه ال إيه اللي ممكن محتاج تطوير شوية.
إمم. بالضبط وتrefresh كده. و وعايزة أقُول لِك لمّا تحسّي إنِك أنتِ خلاص دماغِك بقى مقفولة ومودِك وحش وحاسة بضغط و ولأ وفي block كده مش عارفة أبدِع، مش عارفة أفكّر، مش عارفة ييجي لي أفكار جديدة و حاولي تعملي حاجة تبسطِك، حاولي تروحي الكوافير، حاولي تروحي الgym، تطلّعي الضغط اللي جواكِ والطاقة، حاولي تبسطي نَفْسِك بحاجة أنتِ عارفة إن هي هتطلعك من الmood اللي أنتِ فيه، لعلمِك لمّا بتبسطي نفْسِك وتفصلي عن ال الضغط وال والفكر الكتير، بتبُصي تلاقي أحلى أفكار هتبدأ تيجي لِك بعد ما مخِك يبقى سعيد، فكرتِ تعملي حاجة زي كده؟
إمم، معاكِ حق. لأ خالص بصراحة، يعني بس ممكن فعلًا أعمِل حاجة كده مختلفة اختلاف جذري، علشان آآ ممكن مُخي لمّا يفصل شوية، أرجع ألاقي حاجة جديدة ممكن أعملها، يعني ممكن أرجع وقتها بقى إن أنا كده إيه، دماغي صَفِت شوية فأعرف أفكّر في حاجة تنفع للproject ده.
بالضبط. آه بالضبط، يعني عارفة حتى لو هتجري شوية، أنتِ بتقولي المنشية، يعني أنتِ كده في إسكندرية، صح كده؟ فأنتِ ممكن تقدري تنزلي تتمشي على الكورنيش، تشمّي هوا كده fresh ي ي-يجدد طاقتِك. الحاجات دي على فكرة م مجرد ما تُقعدي بس على البحر وتبُصي للبحر شوية مع حبّة هوا حلوين كده، هتحسّي إنّك أنتِ يعني جواكِ طاقة إيجابية جميلة جدًا، ساعتها تقدري تبدعي. عارفة أنتِ لو عملتِ كده وجيتِ بعدها قُمتِ نازلة، مشيتِ م في وسط الناس ال الغلابة، رُحتِ أي supermarket، رحتِ أي café قديم بقى في الحِتت اللي هي فعلًا محتاجين أي حاجة، وتقربي كده من من يعني من جواهم وتشوفي إيه المشاكل اللي عندهم. تشوفي مثلًا مخبز، يعني إيه اللي بيواجهه؟ إيه الصعوبات اللي بتواجهه مثلًا كلمَ كمخبز؟ إيه الصعوبات اللي بتواجه واحد في الsupermarket صغير على قد حاله؟ طَب لو عملنا فكرة إيه؟ وتقترحي عليهم وتشوفي مشاكلهم، ممكن يكون عندهم حاجة تي ما تكونش تيجي في دماغِك وأنتِ بتسأليهم وماشية في وسطهم، فساعتها هتحسي إن الموضوع أنتِ أصلًا عملتِ refresh لنفسِك، ونزلتِ بقى وأنتِ fresh كده تسألي الناس وتمشي في وسطهم، فممكن تاخدي منُّهم فكرة ما كانتش في بالِك، إيه رأيك في حاجة زي كده؟
أها، مضبوط. معاكِ حق. إمم. جامد ده. لا، لأ حبيت، حبيت. آآ، فعلًا ممكن بكره أنُط كده بدري كده سريعًا، وحتى ممكن أفطر برّه الصبح، يعني ممكن أفطر برّه آخدها كده يعني مناسبة، وأفطر برّه مثلًا ف في حِتّة مثلًا ممكن تبقى ب يعني شعبية شوية واسأل أشوف الناس بقى هُم هناك محتاجين إيه، أو إيه الحاجات اللي عايزين يطوّروا منها في الخدمات اللي عندهم، حتى لو حاجات بسيطة خالص بس تبقى فيها innovation وهاعرف ألاقي منهم أفكار. وهانزل حتى بال بالدفتر بتاعي اللي أنا باكتب كل حاجة فيه.
امم. بالضبط. بالضبط.
فهانزل بورقة وقلم يعني واكتب وراهم، و وأشوف. أنا أنا لأ، أنا أنا متأكدة إن أنا ب هالاقي حاجة في ال في ال في الأماكن دي، ما تخطرش على بالي. لإن الأماكن دي بتبقى كنز والناس اللي فيها يعني الله يحميهم على قد ما هُم بس آه، على قد ما هُم ناس بسيطة بس عندهم عندهم تفكير وعندهم ذهن حاضر على طول.
امم. آه طبعًا. عندهم حاجات كتير. أفكار. بالضبط، هتلاقي عندهم أفكار ما تخطرش على البال.
بالضبط كده. فلأ، تمام أنتِ لا، لأ أنتِ كده ضبّطتِ الدنيا خالص. يعني أنا من بُكرة هابدأ بقى، يعني أنزل كده مثلًا ممكن كل 3 4 أيّام أختار مكان وأنزل، وأجَمّع الأفكار وأشوف إيه أكتر فكرة مناسبة ممكن أعمل لها innovation وتبقى هي الproject بتاعي.
امم.
أنا مش عارفة أشكرِك إزاي. يعني أنتِ أنتِ أنقذتيني وريحتيني من موضوع كان فعلًا مأزّمني بقى له كتير يعني.
امم. بجد اتمنى لِك كل التوفيق.
شكرًا ليكِ جدًا، شكرًا ليكِ.
العفو على إيه؟ لا شُكر على واجب.